ใช้ค่ะ เขาบอกว่า ถ้าเกิด ต้องการเมื่อไรเนาะ ให้เราโทรไปได้เลย แล้วอยากจะบอกว่า ทริปเนี้ยเป็นทริปที่แบบว่าค่อนข้างที่จะแบบว่า มค่า คุ้มราคามาก เพราะว่า เขาเรียกว่า มันเป็นช่วงแบบว่าเหมือนเปิด เปิดโควิดใหม่ ๆ เนาะ แล้วก็ เขาเรียกว่าอะไรอะ แบบว่าโรงแรมอะค่ะ ตรง ตรงส่วนนั้นน่ะ เขาก็จะเหมือนแบบว่า ทำราคาแบบแข่งขันกันสูง ซึ่งเราได้ห้องเนี้ยมาในราคาที่แบบประมาณ 2,000 ต้น ๆ อะค่ะ ประมาณ สองพันหนึ่ง
ยังไงคะ? ค่ะ อา อุ๊ย! ถูกมาก อา
ไม่ คืนละนะ คืนละ 2,100 ใช่ แล้วก็ติดทะเล ติดอะไรอย่างเงี้ยด้วย อืม
ค่ะ ค่ะ แล้วมีบริการอย่างดีด้วยนะ
ใช่ แล้วตอนอาบน้ำอะค่ะ ห้องเนี้ยเนาะ ก็จะมีแบบว่าอ่างอาบน้ำ ซึ่งแบบว่าเราก็จะแบบได้แช่ตัวผ่อนคลาย อะไรอย่างเงี้ยค่ะ อืม ใช่
ค่ะ อุ๊ย อันนี้ดีจังเลย ก็คือเหมือนอยู่ในเนี้ยแหละ ขลุกอยู่ทั้งวันเลย แล้วก็พอแบบตกเย็นล่ะคะ ทานข้าวที่ไหนอะคะ?
ก็มีแบบว่า เขาเรียกว่าอะไรอะ แบบ เออ สั่งมาทาน มากินข้างในได้ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ อืม ใช่ เขาก็จะยกมาเป็นแบบว่าเซตที่เราสั่งเลยเนาะ เราก็นั่งกินในห้อง อะไรอย่างเงี้ยค่ะ แล้วก็พอแบบเหมือนประมาณว่า เราแช่ตัวแช่อะไรเสร็จ มันก็ดึกแล้วอะ น่าจะประมาณแบบ 22:00 23:00 อะ ในโรงแรมอะค่ะ ในโรงแรมเขาก็ เออ ใช่ ตอน ถ้าเกิด เป็นเกาะเสม็ดอะค่ะ เราก็อาจจะนอนเนาะ แต่ที่เนี่ยในโรงแรมอะ เขามีบาร์ให้ไปนั่ง
อ๋อ งี้สบายเนาะ ค่ะ ค่ะ อา ถึงเวลานอน <laughs> ค่ะ